Olha.
E uhum. E eu, tipo, comecei a ver um futuro, sabe, criar plano na minha cabeça, assim, imaginar, tá entendendo? Eh, no começo eu estava porque eu não me sentia uma pessoa que podia ir muito, assim, d t como que, longe, né, nessa área, que eu eu não to na minha cabe eu era jovem, eu não não me sentia uma pessoa muito inteligente pra isso, então eu com é capaz, é essa a palavra, exatamente. E aí, eh, eu comecei pensando: "Ah, eu quero ser aeromoça". E aí eu comecei a pesquisar, nã-nã-nã, só que tem um porém, eu não sou muito alta, então isso meio que impactou essa decisão. <chuckles> É, é sim, tem uma altura específica mínima que você tem que ter, algumas companhias requerem menos, mas uma mínima que você por questão de segurança a mesmo, sabe, não é nem por por por aparência, mas eu não alcançava essa altura, então eu tive que desistir desse plano. Depois disso, <clicks tongue> eu comecei a pensar, eu fiquei pensando tipo: "Nossa, eu ainda quero fazer aviação, mas que que que que eu vou fazer?" E aí eu comecei a pensar longe e eu, hã, decidi que eu queria ser piloto. <giggles>
Mas qual a área da aviação? Certo. Quer dizer: não se sentia capaz. Uhum. Certo. Ah. Não. Te é com exigência, a altura? Uhum. Certo E agora? Hum. Uau! Eu estava com um sentimentozinho, assim, mas eu não queria medo de falar e te magoar. Que legal!
Sim! É. Sim. E, hã, obrigada, isso me motivou muito.
Que legal! Parabéns, menina. Você não é não só é não você não só é capaz mas, você é
Aham.
muito mais capaz do que as pessoas à sua volta imaginam.
Sim!
Ninguém ninguém escolhe uma profissão dessa. <laughs>
Hã. Sim, sim! É isso que eu tava pensando, eu tive muita gente, por exemplo, meus pais me aconselhando: "Ah, por que tu não entra no serviço militar e vira piloto lá dentro?" Só que aí eu ficava fico com o pé pra trás com essa opção, porque é um contrato de 10 anos que você assina com eles e ganha assim muito menos que um piloto normal, civil, ganha, né?
É. O piloto piloto de empresa privada, né, da America Airlines, vai ter um um salário salário milionário até.
É, sim. Sim, exatamente.